Đúng rồi, có nghĩa là bạn đã suy nghĩ, ờ, rất là đầy đủ về cái con đường sắp tới mà bạn cần phải đi rồi, cho nên là khi mà ở một ngưỡng tuổi nào đó bạn đều sẽ có những cái suy nghĩ riết rương là riêng cho bản thân mình, đúng hông nè? Chứ cũng không phải là mà nhưng mà ví dụ đi, sau này, ờ, con của bạn, ờ, nó r vừa mới ra trường, mặc dù là thời điểm đó kinh tế gia đình chưa được ổn định lắm và cũng cần con phụ giúp một xíu, nhưng mà con vẫn rất là quyết định đi theo đam mê thì lúc đó bạn nghĩ là bạn sẽ xử lý như thế nào?
Ừm. Cũng khó nhỉ? Câu nói khó đấy. Ờ, mình thì mình nghĩ là chắc là cũng sẽ cần phải ngồi lại với con xem về cái cái mức độ, gọi là, đam mê của con thế nào. Tức là ví dụ như là "Ờ, đặt h hoàn cảnh là mẹ đi, hồi đấy là mẹ cũng đam mê lắm nhưng mà nó đam mê nó chỉ mất mức, kiểu, 60%-70% thôi. Nó chưa đến mức là, à, 100% là phải, kiểu, ờ, ch đánh nhau với bố mẹ hay là phải cãi nhau với bố mẹ là, à, con phải làm thế này, con phải làm thế kia." Thì đó, mình nghĩ là mình cũng sẽ trao đổi với cả con thêm việc đấy, tức là "Ô kê, nếu mà đam mê này của con hiện tại có thể tạm dừng một chút không để mà có thể phụ giúp gia đình, phụ giúp đúng rồi, phụ giúp bố mẹ. Còn sau đấy thì mình sẽ tiếp tục mình phát triển đam mê, được không?" Hay là con cứ nằng nặc con bắt buộc phải đi theo hướng như thế này thì đó lúc đấy mình lại có một cái giải quyết khác.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Hỗ trợ cha mẹ, đúng hông?